ครับ ก็จริง ๆ มีหลากหลายนะครับ เอาคนแรกก่อนนะครับ ก็คือที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับ ก็คือผู้บันชับ บังคับบัญชาการสูงสุดเลยนะครับ ก็คือ อ่า ภรรยานะครับ ก็คือ อ่า อาจจะต้องแบบว่า คือเลือกแบบว่าของที่แบบว่าถูกใจหน่อย อะไรอย่างเงี้ย ตรงใจ เพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงใจก็อาจจะมีปัญหาในระยะยาวได้เนาะ อันนี้ก็เลยแบบว่า คือมันก็ต้องแบบระมัดระวัง อะไรอย่างเงี้ยครับ อา ใช่เลย อือฮึ
อืม อืม อา ค่ะ อืม <chuckles> อา ค่ะ โอ้ อันนี้ อืม อันนี้ถือว่า โอ้โฮ ใส่ใจมาก ๆ เลยค่ะ อันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เลยเนาะ ก็คือภรรยาเนี่ยเนาะ เราก็ต้องแบบว่า ส มีความใส่ใจในการเลือกนิดหนึ่ง ใช่ไหม เพราะว่า ควรจะเลือกแบบของที่เขาเนี่ยถูกใจด้วย อันนี้ โอ้ ดีมาก ๆ ค่ะ แล้วอยากจะรู้นะคะว่าภรรยาของคุณเนี่ยปกติแล้วค่ะเขามีความชอบ หรือว่ามีกิจกรรมไหนที่ชอบเป็นพิเศษบ้างไหมคะ?
อือฮึ ครับ เอ่อ ถ้าเกิดว่า อ่า กิจกรรมต่าง ๆ เนี่ยนะครับ ก็แบบว่า ก็ เอ่อ ชอบดูแลความสะอาดในบ้าน อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็แบบว่า คือแบบเป็นคนที่แบบว่ารักสะอาด อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็คือแบบก็ไม่ค่อยแต่งตัวอะไรมาก อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็แบบว่าคือเป็นคนแบบสบาย ๆ อะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้เลยครับ อา
อืม ค่ะ อืม อืม อา ค่ะ โอ้ โอ้ ได้เลยค่ะ โอ้ แล้วเรามีการวางงบประมาณไว้ไหมคะสำหรับของขวัญชิ้นเนี้ยค่ะ?
จริง ๆ เนี่ยนะครับ ในงบประมาณของภรรยาเนี่ย ก็คือไม่ได้วางงบเยอะอะไรนะครับ เพราะว่าเราก็ไม่ได้มี เอ่อ เงินเยอะอะไรเท่าไรครับ ก็อยากจะอยู่ในงบประมาณไม่เกิน ฿10,000 เนี่ยครับ ประมาณนี้เลยครับ อา
อืม ง ค่ะ โอ้ อา ค่ะ ได้เลย โอเคค่ะ แสดงว่าช่วงปีใหม่เนี้ยเนาะ ก็อยากจะให้ของขวัญภรรยาในงบประมาณงึด ฿10,000 ก็ถือว่าเป็นงบที่ โอ้โฮ โอเคเลยก็ว่าได้เนาะ น่าจะได้ของขวัญที่แบบดี ๆ เลยล่ะค่ะ แล้วอันเนี้ยค่ะ ย อยากจะเจาะลึกลงนิดหนึ่งเนาะ อยากจะรู้ว่าของที่เราอยากจะให้ภรรยาเนี่ยเนาะ อยากจะได้เป็นเหมือน เอ่อ ของที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ หรือว่าอยากจะได้ของที่มันเป็นแบบคุณค่าทางจิตใจมากกว่ากันเหรอคะ?